ここっていうのは、ないかな。じゃ、ここいうん。
どこでも？うん。
そうですね。 リラックスする場所。
うん。
ま、実家とかね、帰るとリラックスしますよね。
お。
うーん、友達とはもう旅行とかんなっちゃいますもんね。
確かに、友達とリラックス、確かに旅行とか、出かけた先でとかですね。
うーん。 ふですよね。なかなかじゃあ、ここもう最高だから毎年行こうっていう決まりはないかもしれないな。
うん。 <chuckles> うん、確かに決まりはないかも。いろんなとこ行きたいですもんね。
いうん。え、そうですね。
うん、確かに。
特にね、女の人だと買い物すでリラあの、発散ストレス発散できたりとか、リラックスできる人もいるし
うん。 お。 うん。うん。 うん。
ね、まちまちですよね。
そうですね。いだま、でもそれで言うとカフェとかは、うん。
うん。 ああ、カフェね。
なんか買い物行って、凄い何て言うか、動的な感じだと、カフェとか行くとほっとしますね。
はい。 はい。 ああ、しますね。ゆっくりね、ってか、ちょっとコーヒーとケーキとか、甘いもの食べて、ちょっとだらーんとする時間は、ほんとに。う、ふん、それはほんとに言えますね、リラックスできるし。
うん。 ゆっくりね。 うん。 うん。 <chuckles> ううん。 ね。
で、景色が良かったら、なおさらいいですよね、そこのカフェが。うん、うーん。
確かに。 ああ、それが一番いいですよね。 それこそ、この